بابقى قاعد في العراء آه، يعني باولع نار وباصطاد من الطبيعة. <giggles>
<chuckles> فعلًا طب آآ يع احكِ لي كده مثلًا آخر آخر آمم، رحلة عملتها بالم بالشكل ده يعني أصل 50 أو 60 يوم، رقم يعني لو 3، 4 أيام تمام اللي هو آآ فَصَلان شوية، أصل شهرين؟! آآ قاعد في الصحرا؟ يعني أكيد كنت بتكتب رواية مثلًا أقل واجب، كان بتعمل حاجة عظيمة أكيد
آآ، شهرين، أقول لِك ليه شهرين. آه، هو أنا هو أنا هو أنا فع هو أنا فعلًا، أنا فعلًا أنا باحتاج ده عشان أنا باكتب، تمام؟ فأنا دايمًا دماغي بتبقى محشور فيها حاجات وأفكار. <giggles>
فعلًا! آه، أنا ت تخيلت كده بس <giggles> آه.
عايز أقول لِك، بيبقى في مشاعر كتير أوي ما باعرفش أتعامل معاها، ومفاهيم كتير أوي، يعني بتبقى تصورات عن العالم وتصورات عن الحياة عمومًا، أنا بابقى محتاج إن أنا أعرف إدعاءاتي دي ومشاعري دي صح والّا غلط، فباحتاج إن أنا أ أبعد عن الناس، أقعد بيني وبين نفسي، وربنا بقى، أقعد أكلم ربنا، أصرخ أ أعمل حاجات مجنونة يعني باحس إن أنا حُر تمامًا.
امم. <giggles> بتحس آه، بتحس إنك قعدتك مثلًا وسط ال المدينة أو وسط الناس و والدوشة والعربيات والإنترنت وتكنولوجيا والsocial media بتشتتَك يعني بتشتت أفكارك بتخلّيك مش عارف تركز أد في الحاجة اللي أنتَ عايز ت تكملها، عشان كده بتبعد؟
بُصّي يعني أ لأ، هو أنا ساعات بابعد بصراحة يعني عشان ساعات بابقى حاسس بخيبة أمل تجاه الإنسانية بشكل جماعي فباختار إن أنا <giggles> باختار إن أنا إيه، يعني إيه، أبعد شوية، يعني مثلًا
كبير، الموضوع كبير أوي <laughs> أ آه. لأ، معلش عايزة عايزاك تشرح لي بس موضوع خيبة الأمل بتاع تجاه الإنسانية يعني بتحسه إزاي؟ يعني حد مثلًا بي بتكون مثلًا حاطط <tsk> ثقة في حد وبيخذلك والّا ب بتشوف موقف بيصعب عليك ن يعني بتوصل لك الحالة دي، بتيجي لك إزاي؟